¿Bueno?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy bien, gracias, ¿y tú?
Bien, bien, aquí viendo algunas noticias, y te quería preguntar algo, a ver, ¿tú crees que que la exploración espacial pueda afectar nuestro futuro? ¿Cómo l cómo ves que estén explorando tanto el espacio?
Dígame, por favor, dígame. Mm, no, muy buena pregunta y muy actual. Em, pues fíjate que pues, yo lo veo yo lo veo bien. O sea, en la medida en la que eso pueda tener un beneficio, pues, para todos, eh, para toda la población, pues, yo lo veo bien. Eh, digo, seguramente en esas exploraciones se descubrirán, pues, elementos, o o o cuestiones, pues, benéficas para, pues, para la población o para la humanidad. Sin embargo, si se usa, o se hace como para irse apropiando de esos recursos por parte de las empresas que están haciendo esas exploraciones y sin ninguna regulación gubernamental, o o de alguien más, <chuckles> pues, yo no lo veo no lo veo tan bien, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas?
Ajá. Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Ajá. Ujú. Ajá, ya. A ver, yo a veces siento que a eh, apenas si se puede con esta o sea, bueno, por las noticias que yo veo, es como que quieren ver si a lo mejor en un futuro, este, la gente se puede ir a vivir a otro lado, a otro planeta y así. Este, entonces la verd
Correcto, los sueños de Elon Musk, ¿no?, los sueños guajiros de Elon Musk. Ujú.
exacto, sí. Y la verdad es que yo así digo: "A ver, si con trabajo se puede con este planeta, o sea, es como que vamos a ir destruyendo planetas", ¿no? Este, y a veces veo películas mira yo siempre pienso que las películas son así un poco como que lo que te dice o sea, como que tú crees que nunca va a pasar esas cosas, pero que sí pueden llegar a pasar, ¿no? Y como que en algunas películas he visto así futuristas, ¿no?, que la tierra es donde siempre se van a quedar los más pobres y todo. Y al final así como que en el en el espacio van a estar la gente más rica y todo ¿Cómo?
Claro. Sí. Claro. Claro, claro. Sí. Ujú. Muy distópico, ¿no?, en la ajá, muy distópica la situación, ¿no?, o sea, de que
Sí, sí, sí. A ver, o sea, eso ya está m medio fumado, pero la verdad es que yo
No, no, pero las películas, o sea, sí sí nos dicen mucho de lo que puede pasar. Ujú.
Sí. Sí, sí, entonces yo creo que no sé, o sea, yo la verdad digo, pues, preferiría que, que el dinero que se está usando para ver cosas en el espacio, pues mejor se usara para tratar de mantener un lugar bueno en la Tierra, ¿sabes?
Claro, claro, claro. O sea, alimentar a las personas que se están muriendo de hambre, o sea, te tener una sustentabilidad en en alimentación, y y eso.
Claro. Y sí. Bueno, muchas cosas, no sé que no sé que descubrimientos pueda haber, como a lo mejor ahorita me hiciste pensar un poco en la parte de que si pueden traer algún conocimiento que o algún a algo que pueda beneficiar aquí al planeta. Por el momento, no sé, si haya noticias acerca de eso, o sí o sea, porque yo creo que van más enfocados al otro, ¿no?
Ujú. Sí, claro. Mm, no, pues, en lo absoluto, digo, nada más que o sea, que están rogando por encontrar agua, ¿no? O sea, de que ujú.
Exacto. Bueno, sí, pero bueno, que podrían hacer más cosas estando aquí, ¿no? O sea, pues tratar de de hacer de que no se acaben los recursos, porque yo creo que si se van a otro planeta <swallows> en un futuro, pues, lo mismo que le hacen a la Tierra le van a hacer allá. <chuckles> Sí.
Sí, claro, claro, por supuesto. Mm, sí. Claro, claro, no, no, pues, o sea, van a explotar, o sea, obviamente, o sea, van a extraer, van a no a contribuir, ¿no?, si no, a <chuckles> ver qué sacan para, o sea, jalando agua para su molino, digamos, mm.
Sí. Exacto. Sí, sí, yo lo veo así. La verdad es que, o sea, me gustaría ver que o sea, ojalá trajeran así cosas para mejorar aquí en el planeta, pero, pues, yo no veo eso. <laughs>
Sí. Pero, pues, no. O sea, la evidencia nos dice que no, no. No, y en cuanto que dices de las películas y así, sí son muy reveladoras, o sea, recuerda, digo, no sé, yo yo yo yo crecí con los Supersónicos, ¿no?, o sea, una caricatura, fantasía que hoy todo es realidad, salvo los coches voladores, pero ya están a la vuelta de la esquina
Ajá. Ya, ajá, también yo. Sí. Es verdad. Ajá.
o sea, Robotina ya existe, los videoteléfonos ya existen, que era algo así como guau, ¿no?, o sea. <chuckles> Entonces, pues sí.
Sí. Sí, sí. Sí, esas cosas que tenemos como que superasí de no futuristas, de que eso a lo mejor nunca va a pasar. Como tú, ya estamos en época en la que ya está, tener una videollamada es lo más común.
No, hombre. No, bueno, ya eso es pan de todos los días. <chuckles>
Claro. Entonces, pues sí, a lo mejor eso pasa con lo de o sea, pues con el la parte del espacio, ¿no?, hay ya muchas películas que están hablando de ese tema, bueno, a veces
Sí, claro, por supuesto.
trato de que no sea como que tan alarmista, pero es que viendo eso de que cosas de películas o series, este, pues, pasan, pues, no sé, la verdad, y
Sí, claro. No, no, no, de que pasa, pasa, ¿no? Y la o sea, lo que yo veo es digo, al al menos en un corto plazo, o lo que podamos nosotros ver, digamos, la población viva en este momento, incluso, los más jóvenes, yo creo que todavía le va a faltar bastantes generaciones como para como para ya de de decir vámonos a vivir a Marte, ¿no? Y y y lo que veo sí sería un, o sea, un un dispendio de recursos al olor, o sea, porque no estamos hechos para vivir fuera de la Tierra, ¿no?, digamos, <chuckles> el tener que adaptar todas las condiciones para poder vivir cómodamente, o sea, ¡ay!, lo veo demasiado complicado, ¿no? Mejor cuidemos el planeta en el que estamos, mejoremos la calidad de vida. Y y y ahora con la inteligencia artificial, que dicen que que que vamos a terminar no trabajando, ¿no? O sea, que que que el el el futuro lo que nos espera es que todas las tareas las hagan, pues, las máquinas, y que nosotros nos dedicaremos ahora, pues, a lo que nos gusta, a enriquecer el espíritu y enriquecer, bueno, pues, enriquezcámoslo bien y quedémonos aquí, ¿no? <chuckles>
Ajá. Sí. Ujú. Si. Claro. Sí. Ajá. Sí. Claro. Ajá. Sí. Ojalá. <chuckles> Claro, ojalá, pues sí, yo creo que mejor enfocarse en lo que ya tenemos. O sea, te digo, por ejemplo, yo, no sé, o sea, yo creo que dada mi situación ahora, yo creo que si se van a vivir personas al al espacio, yo creo que o me quedaría en la Tierra, porque, o sea, yo creo que va a ser a algo para gente de dinero o lo estamos viendo, los que van a hacer sus sus vuelos allá al espacio así, eh
Sí. Ujú. Ujú. Los que hacen, ajá, la Katy Perry y sus, ah, sus secuaces, ¿no? <chuckles>
Ay, sí sí sí sí, o sea, es gente que tiene dinero, y a lo mejor se llevarán mano de obra que quiere escapar como de aquí. Es que estoy tratando de acordarme de una película que hablaba a a acerca de eso, o sea, que se llevaban a gente de que ya estaba muy mal aquí en el en la Tierra, y que la única opción que tenían era, o quedarse aquí en la Tierra o irse. Así como, pues, mano de obra, pero muy mal pagada, feo, así en a al espacio. Exacto, o sea que e
Ujú. ¿Sí? Ujú. SÍ. Ujú. Sí, claro, cuasi esclavos, ¿no? Ajá ajá, o sea, como las pirámides de Egipto, los que construyeron las pirámides de Egipto, así, tipo. Ujú.
Exacto. O Sí, yo creo que va a ser lo mismo que pasaba en el pasado, pero en el espacio, <chuckles> así como que
Ujú. Sí, claro, o sea, pues sí, o sea, digamos que, o sea, si si tu si si tuviéramos opción, yo creo que sin duda o sea, y teniendo una Tierra medianamente saludable y que no haya contaminación radioactiva o algo así, este, extremo, o sea, hasta por por por estética, yo preferiría quedarme aquí. O sea, ya que todo oscuro, no hay agua, no hay no hay, o sea, todo lo verde va a ser artificial, o sea, como que no, ¿no?, o sea, como it's a plastic world, o sea, un un no.
Sí. Ajá. Ujú. Ay, sí. Ay, sí. No, y Sí, justo yo ahora estaba viendo así un documental que hablaba, no no tal espacio ni nada de eso, pero o sea, todavía no lo termino, pero estaba hablando así de esa parte de que, pues, que los recursos naturales, este, nunca se van a acabar, o sea, yo así digo: "¿En qué mal planeta vive, no?" Que no no importan, que nosotros podemos generar nuestros propios recursos. Y te digo, o sea, sí, le digo, pero algo que has dicho ahorita es verdad, o sea, yo creo que lo que es de manera natural, o sea, ver el verde, el mar y todo eso, no lo puedes comparar con hace ponerlo de manera artificial. O sea, yo creo que eso afectaría muchísimo, o sea, psicológicamente, yo creo, <chuckles> sí.
Sí. Ujú. Ajá. Sí. Sí. Ujú. Sí, no, no, no. No, claro, claro, no, no, no, claro, y por más inteligencia artificial, y que tengas, este de o sea, porque digamos van va a llegar un momento en el que vas a tener perfectamente definidas las condiciones, y y los para que crezcan todas las especies, ¿no?, justo estaba viendo a ahora igual una noticia de que Google acaba de sacar una un programa que ya ahora sí, digamos, analiza todo el D-N-A, o o nuestro A-D-N de una forma muy, muy, muy profunda, que que que que hace que, si le quitas una molécula o lo que sea, de te detecta exactamente qué es lo que pasaría, ¿no?, pon tú, o sea, digamos, ya la receta para crear humanos y para crear humanos y que crezcan bien, ajá, muy cañón. Entonces, pon tú que eso se desarrolle en todas las especies y en todos los humanos, y, digo, y en todos los seres vivos, etcétera. Pues sí, pero
Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Ah. Sí. Ajá. A. ¿En serio? Sí. Ajá.
¿Y? O sea, ¿qué? Vas a tener laboratorios y creciendo como indistintamente las especies sin que se relacionen, no sé, como que sí, muy, muy, muy utópico, ¿no?
Sí. Sí, no sé, cosas que, bueno, yo la verdad digo, eh, a mí me gusta el mundo como está, bueno, me gustaría un poquito así, menos con menos tecnología, porque siento que cada vez nos separamos más, pero, eh, son cosas que a lo mejor yo no estaría o sea, yo no me siento lista para esas cosas, a lo mejor, o sea, como tú dices, todavía faltará y todo, pero yo espero no ver eso, o no sé, es que a lo mejor o sea, no sé, como que no me agrada.
Ujú. Ujú. <clears throat> Sí, no, o sea, no, o sea, te te te entiendo tu punto, o sea, de que, o sea, sí, pero no, o sea, porque si lo si se hace para algo muy chido, ¿y algo para, no? O sea, para que realmente mejorar y todo, pues sí, pero no se está haciendo para eso y no se va a hacer para eso, o sea, se va a hacer para generar recursos para para un pocas personas, este, sacar provecho solamente pocas personas, y no beneficiarse el mundo. Entonces así no, así no así no está padre.
Sí, sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, eso sí, a mí tampoco, no, había la película esta que te digo, estoy así acordándome, por ejemplo, ese era un chico que igual lo lo mandaban así al espacio y todo eso y hacían mucho pero además de mandarlo al espacio, la hacían muchas pruebas con él. Entonces era eso de que ya puedes regenerar a las personas y lo que acabas de decir, ¿no? O sea, era así como de, ajá, era así como de, bueno, lo te vamos a mandar al espacio, y tienes que hacer esta prueba, porque queremos saber, o sea, cómo habitar el el el planeta, ¿no? Entonces tú eres como nuestro conejillo de indias, y entonces el caso es de que lo mandaban, y pues, siempre se se moría, o sea, tenía así o sea, tuvo como muchísimas vidas.
Ujú. Ya. Okey. Ah, pues, hazte cuenta. Sí, sí. No, bueno, sí. Ujú. O sea, como el como el canario en la en la en la mina de en las minas, ¿no?, que lo mandan a volar y que si se muere, pues ya se murió. <chuckles>
Ah, exacto. Exacto, pero ahí el problema era de que la esta persona, o sea, regresaba este, bueno o sea, regresaban el cuerpo y lo volvían a hacer. Pero, este, él seguía, eh, teniendo como que algunos flashes, y de las cosas que habían pasado, porque, claro, tenía que ir mejorando en sus cosas. Entonces se me hacía algo como que supercruel, ¿sabes?
Sí. Sí. Okey, okey, okey.
O sea, y ahí de, o sea, mezclas como la cosa de la tecnología de que, ay sí, o sea, vamos a tener un humano nuevo, o sea, como la carcasa y todo, pero i igual así el cerebro, los recuerdos, ahí lo tenemos todos nosotros grabado para que él así, este, pues vaya mejorando en sus experiencias. Pero claro, él, este, pues, todo el tiempo moría, porque le estaban haciendo tantas pruebas para poder vivir en el espacio que yo decía, digo, ay, no, o sea, eso, por ejemplo, no se me hace para nada ético, o sea, yo siento, la verdad, es una película, pero es que sí han mandado animales al espacio y todo. O sea, como ahí para que se mueran y ver si llegaron o algo así. O sea, yo creo que en algún momento hasta pueden jugar en esa parte de decir: "Oye, pues necesitas dinero, necesitas irte a hacer estas cosas allá", ¿sabes?
Ujú. Ujú. Ay. Ujú. Ujú. No, no, no, para nada. Sí. Claro, claro, claro. Sí. Pues claro, claro, claro. No, no, no. O sea, no. Y si y si es así, o sea, va a ser peor. O sea, la realidad va a ser peor, <giggles> o sea.
Sí. Ajá. Sí, a ver claro, si nosotros lo imaginamos, to todo es peor a lo que nosotros podemos imaginar con <laughs>
Ajá. Ah, exactamente, exactamente. Yo yo justo hace poquito yo sigo a una chava en en TikTok que que recomienda documentales, ¿no? Muy, muy interesantes y y lo único que hace la chava es ver documentales en todo su en todas o sea, ese es su su su actividad profesional para recomendarlas en TikTok, le va muy bien, es de Canadá. Bueno, el chiste es que de de imagínate la cantidad de documentales, o sea, los documentales siempre tienen, pues, temas muy fuertes, ¿no? O o temas de la realidad. Entonces, el otro día se me quedó muy grabado, porque sacó un documental de un laboratorio actual, o sea, ahorita, ¿no? En dos mil veinticinco en donde hacen pruebas con perritos, pero no sabes cómo los tratan. O sea, de de o sea, de torturarlos. Unos Beagle, aparte Beagles. Entonces, la digamos, quien hizo el documental se se se infiltró como como como científica para estando adentro filmar todo lo que lo lo que le hacían a los pobres perros así de abrirlos vivos. No, no, no, unas cosas terribles, ¿no? Ajá. Y y y y y y y y eso, pues, va es mucho de lo que, pues, hoy 2025 no, como que no te imaginas que eso pudiera pasar, pero sí, está pasando, ¿no? Entonces, pues, trasladado a a todo eso, imagínate lo que no podrían hacer con la gente que manden a a a construir una, una nave, o una esfera bi biónica en Mercurio o Marte, para sobre no, bueno, pues, eh,
Ajá. Sí. Ajá. Su trabajo. Ah, ajá. Sí. Ay, sí. Ujú. Ajá. Ajá. ¿A ver? ¡Ah! ¡Ay, no! Ay, no. Ay. ¡Ay, no! Sí. No. Ay, no. Ay, sí. Ajá. Sí, no, no, no.
¿qué nos espera, no? A los pobres mortales. Ujú.
Claro, sí, no, yo por eso, o sea, te digo, yo no le veo mucho sentido a eso de estar o sea, puedo entender a la gente un poco de que es apasionada del espacio, ¿sabes? O sea, que a ti te te guste. O sea, por ejemplo, a mí me amo los animales, y es algo que par que yo estudié para eso y todo. Entonces, y alguien que a lo mejor le encanta, bueno, salvar humanos, o yo qué sé, pues, estudia medicina. O sea, yo yo puedo entender que a lo mejor tengan esa pasión de decir: "Ay, es que, ¿qué hay allá, no? Las estrellas y el uni el universo y todo". Y digo: "Pues sí, ha de ser muy interesante, pero también se gastan tantos recursos", y de verdad tanto dinero
Sí. Sí. Sí. Qué padre, eh. Claro. Sí. Sí, sí, sí.
que yo digo: "¿Como para qué?". O sea, si si mejor es hacerlo aquí. O sea, ahora también decían que con la inteligencia artificial, pues, ya podían descubrir así como más fácilmente nuevas galaxias, este, bueno, y y no sé sí, o sea, como que muchas cosas.
Claro. Sí. Ándale, hazme el favor. Bueno, ¿cuándo vamos a llegar allá, hombre? Ahí sí, yo creo que nunca, o sea, está cañón
Ajá. <chuckles> O sea, yo digo, o sea, está muy bien para saberlo. Ay, <chuckles> digo, qué bonito que hay cosas allá afuera, pero, pues, o sea, no sé, ahí como que y y tanto dinero que se gastan, o sea, millones de dólares y todo, como para decirte, ¿verdad? O sea o sea, entiendo tu en tu inquietud, porque haya cosas afuera, pero, o sea, con todo ese dinero que hay, ¿cuántas cosas no podrías hacer aquí en este planeta para ayudarlo, sabes? Ay, no sé, no sé, no no es algo que no estoy no estoy tan de acuerdo.
Ujú, ujú. Todo bien. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Exacto. No, definitivamente, definitivamente. Mm, sí, no, no. Y y sobre todo que lo estén haciendo las empresas solitas, pues, o sea, como que eso híjole. Pero bueno, pues, me da me da mucho gusto, eh, que hayamos podido platicar este tema interesante. Y por muchos, por por por un futuro, sin, eh, sin empresarios codiciosos que se quieran aprovechar de Marte. <chuckles>
Sí. Ya. Pues, em igualmente. Exacto, o de cualquier planeta. Un placer hablarlo contigo, eh. Que tengas una linda tarde.
Es correcto. Igualmente, saludos. Saludos, bye.